У меня вот такая сильная и главная вот проблема в последнее время- то, что я слишком много даю вот обещаний людям. Ня бывает, вот не думаю, либо думаю, мне как-то некультурно и вот непривычно отказывать. Из-за этого вот столько просто обещаний дал, и я не успеваю их все выполнять, и как-то из-за этого и мнение у портится людей. Да, и я устаю, м_ прям приходится без отдыха выполнять 1 обещание, другое, 3, 4, 5. А вот не х не хочу я, я хочу просто как-то научиться говорить людям "нет", т научиться, говорю, отказывать от их просьб, э. Вот, потому что ну не могу я на всё вот соглашаться уже и помогать, потому что мне во многих случ и неудобно это делать, и не разбираюсь я, и сложно. Вот. Но как-то всё равно я как будто не привык отказываться, и поэтому соглашаюсь, соглашаюсь, и потом, в принципе, всё оставшееся время жалею. Хотелось бы вот научиться, да, говорить "нет". И есть ли какой-нибудь способ, чтобы так научиться? Какой-нибудь вот ж, может, метод? Хотелось бы узнать советы.
Да, а, знаешь, с удовольствием обсужу с тобой этот вопрос. Да, ситуация непростая. Вижу, что тебе сложно говорить "нет", это вызывает у тебя вообще столько сопротивления, потом и чувство вины появляется. И и вообще, неудобно, да, себя чувствуешь, если не получается что-то выполнить, вот. И вижу, что, да, ты хочешь как-то очертить свои личные границы. Вот. Попробую помочь тебе разобраться в этом. Вот. И знаешь, хотела тебя спросить: скажи, вот так было всегда, э, или в последнее время у тебя появилась вот эта проблема?
Мгм. Мгм. М-да. Мгм. Отлично. Мгм. Ну, в принципе, э, раньше у меня вот мало вот просили помочь чем-то, просьб было, поэтому, ну, по-моему, не могу сказать, было ли так всегда. Э, но сейчас, последние года 2, просьб прям просто т у меня слишком много общения и по работе, и друзьям, и родственников семья, поэтому как-то вот все мне пишут, все вот просят помочь в разных вещах. И вот сейчас да, вот, э, последние хотя бы года 2, да, вот так вот и происходит.
Да. Ну да, знаешь, твоё чувство оправдано, когда люди так в со всех сторон столько всего от тебя хотят. Вот. Это, конечно, может просто обезоруживать иногда. Да? Но, с другой стороны, это радостно, да, потому что люди тебя ценят, вот, они видят в тебе какую-то помощь и поддержку. Вот. Так что тут, да, есть только не только негативные стороны, но и позитивные. И я уверена, что ты даже рад им помочь, да, но когда вот этот поток такой сильный, э, такой мощный, да, может быть сложно. Да, и, действительно, ты физически уже даже не успеваешь им помогать. А вот хотела у тебя уточнить, скажи, и всё же, кто вот чаще всего просит тебя о помощи? Как твои близкие там или твои друзья, или кто-то ещё?
Мгм. Мгм. М-да. Конечно. Вообще, мои близкие больше всего просят о помощи. Вот, а прям достаточно много просьбы буквально каждые 2-3 дня какие-то просьбы. А отказываться близким родным людям это самое тяжелое, наверно, что может там быть. Вот что ты можешь услышать пару нелестных слов в свою сторону, испортить отношения как-то с ними. Поэтому это так вот страшно, и поэтому я ещё не научился как-то отказывать им.
Да, я поняла. Ну то есть и близкие люди к тебе чаще всего обращаются, и получается, что тебе, а, ну как бы не хочется их обидеть, да, и сделать неприятно как раз таки потому, что они близкие. Да, и тебя можно понять, потому что это любимые люди, да, и твои ощущения абсолютно нормальны. Но вот я хотела, да, спросить у тебя, скажи, вот ты больше переживаешь о реакции человека или о собственном ощущении вины? О, вот, или и то, и другое тебя беспокоит?
Мгм. Да. Мгм. Ну, э, реакция, наверное, меня беспокоит в большей степени. Ну и, конечно, немного то, что я испорчу отношения вот с людьми. Как-то вот к ну стыдно даже, то что вот если я щас отказжу откажусь и у близким людям отказать, как-то как будто это неправильно. И нужно вот, несмотря ни на что, соглашаться и помогать.
Да, понимаю. Ну я вижу, что ты вообще очень отзывчивый человек. И знаешь, такое ощущение, что если бы ты физически мог, ты бы действительно всем бы помогал, э, как только мог. Но да, к сожалению, э, время ограничено, наши силы тоже ограничены, вот. Поэтому нормально иногда отказывать да. И тут, конечно, надо просто научиться отвечать так, чтобы вот это чувство вины не возникало. Вот. И, знаешь, начать можно с того, чтобы подобрать какие-то универсальные фразы, да, которые ты можешь использовать сразу же в моменте. Да, и <grunts> такие, которые будут мягко показывать человеку, что ты не можешь ему помочь, да, и у тебя на это могут быть какие-то причины. Да, потому что, действительно, может быть занят своей жизнью, своими делами там и так далее. Вот. То есть, 1 вариант сказать, э или знаешь, ты не говоришь сразу "нет", просто в лоб, ты говоришь: "Слушай, я так рад был бы тебе помочь, да, и но я очень занят сейчас, вот в этот период времени и совсем не могу. У меня не получится, да, и извини, пожалуйста, что не могу помочь". Вот. Ну то есть, таким образом ты не в лоб говоришь "нет", да, как-то грубо, вот. И ты сразу же, ещё до того, как ты говоришь, ам, "нет", да, ты объясняешь причину. То есть, ну ты можешь, конечно, уйти там в большие подробности, сказать: "Слушай, я занят своим проектом, поэтому совсем нет времени". Да, или, например, ты говори можешь говорить так, что, а, сейчас да, ты занят проектом, у тебя нет времени, но ты освободишься, например, через неделю, да. И там уже человек, да, или он к тебе возвращается, или он решает этот вопрос сам, да, м. И уже, да, м, как будто бы ты ему не отказал напрямую, да, ты объяснил причину. И вот это может быть гораздо более таким мягким способом обозначить свои границы. Вот что ты думаешь по этому поводу?
Мгм. Мгм. Да. Ага. Мгм. Ага. Ага. Мгм. Мгм. Ну да. Мгм. Ну да. Мгм. А. Ну, вроде бы неплохой способ, ну, надо попробовать, по крайней мере, его. Хотелось бы узнать ещё, а как вот не чувствовать вот вину за этот отказ? Как вот избежать такого?
Ну да, да. Мы, конечно, к этому с тобой подойдём, да. Но вот, во-первых, я хотела предложить такой вариант. Да, чтобы просто ты был во всеоружии и у тебя сразу была, э, вот эта фраза, да. Потому что самое главное сначала научиться говорить "нет" в мягкой форме, да, чтобы себя не перегружать. Потому что, э, потом твое чувство вины у тебя не только от того, что ты сказал нет, а ещё получается и новое чувство вины, если ты реально не можешь эту эт да, эту помощь оказать. Вот, ну, смотри, э, тут, конечно, нужно поговорить с собой, э, и принять, что у тебя тоже есть жизнь, у тебя есть дела. И ты действительно отказываешь им не просто так, да, а потому что, ну, в приоритете должен быть ты. А, да, и то есть, договорись с собой, что, м, это не что-то нехорошее, да, когда ты отказываешь. Н не что-то, что отдалит от тебя этих людей. Потому что я уверена, вот даже если ты каждому из них откажешь, да, там в течение следующего месяца, они совсем не перестанут к тебе хуже относиться. Да, они, может быть там поворчат, да. Э, потому что им нужно решить этот вопрос и им надо искать какой-то другой способ. Да, но я уверена, что они тебя так же будут любить, ты им так же останем останешься близким человеком, да. То есть, причин для вины нет. То есть, когда ты можешь, ты им помогаешь, когда не можешь, не помогаешь. Да, вот, ну, просто это жизнь. Вот как думаешь, ты бы смог себя так, условно, уговорить, э, что это нормально?
М. Да. Мгм. Да? Мгм. Конечно. Мгм. Конечно, да. Мгм. Ага. Мгм. Ну да. Ага. Ну да. Ну, уговорить себя это самое сложное, наверное, что есть. Вот. Но надо, да, думаю, попытаюсь и, наверное, надеюсь, получится у меня, в принципе, уговорить себя. Вот. Чтобы вот не чувствовать вину за то, что я отказываю, потому что, да, вот как-то, когда я, правда, могу, вот, нужно вот не чувствовать за это вину, что я не могу, правда, по каким-то вот уважительным причинам. А как вот просто, если я что-то просто не хочу делать, вот, помочь человеку, потому что мне неудобно это делать или я не хочу этим заниматься, как вот так вот отказать?
Ну знаешь, на самом деле ты можешь и не отказывать людям, а знаешь, как ты можешь делать? Ты можешь предлагать им какие-то альтернативные идеи. Например, а, ну просит тебя что-нибудь помочь перевезти там на твоей машине, да. Ну, не то, чтобы ты их отправишь, там, в службу доставки, да, но, например, э, ты им предложишь просто какой-то альтернативный вариант. Ну, например, обратиться, там, к каким-то волонтерам, которые помогают с переездом, к примеру, да. Вот таким образом ты им как бы и помогаешь советом, да, и как будто бы их проблема решается даже без твоего участия. Но это я привела такой грубый пример, да. Это может быть что-то другое. Возможно, их проблема это вообще не проблема. И твоё участие там не нужно. То есть, каждый раз просто продумывай, есть ли какая-то мысль, до которой они не додумались, да, но ты им эту идею подашь. Ну вот, в общем, такой вариант ещё возможен.
Мгм. Ага. Да. Ага. Ага. Ну да. Мгм. Ну вот, интересно, да. <chuckles> Я буду помогать, но помогать буду советами, а не вот действием. Ну да, так, в принципе, хорошо, вот. Вроде бы и помощь, а вроде бы и я не устаю.
Да, п Почему нет? Да, па потому что, знаешь, часто людям иногда, знаешь, может и помощь не нужна, а им нужен действительно какой-то совет, там или поддержка, или взгляд со стороны. Потому что они могут видеть это какой-то большой там нерешаемой проблемой и тебя звать помочь. Вот. А всё там, может быть, решается гораздо проще. Да, н но и смотри, да, и у тебя таким образом, может быть, и пропадёт вот это чувство вины, потому что ты действительно человеку помог, хоть и не делом, да, а, а словом. Вот. Ну и, конечно, просто если тебе, вот, до сих пор физически тяжело это делать, можно подума э, м, попробовать какие-то дыхательные техники. Да. То есть, когда к тебе подходят и вот прям в упор говорят: "Давай, помоги мне, помоги". А, ты, конечно, должен попробовать сделать вдох и выдох, да, как-то сделать паузу, чтобы у тебя было время, знаешь, взвесить вообще там за и против, есть ли тут у тебя какой-то совет там и так далее. Вот. И после разговора тоже можно немного подышать, да, чтобы успокоиться и понять, что вот ни ты там ни в чём абсолютно не виноват, да, и никакого чувства вины у тебя возникать не должно, потому что жизнь твоя, границы твои. Вот. И люди как бы хотели их нарушить, но, м, ты им не позволил, как бы, ты сделал всё хорошо, и ты их поддержал. Вот, кстати, иногда, да, можно даже не давать совет, а просто как-то морально поддержать. Ну да.
Мгм. Мгм. Ну да. Мгм. Ну да. М. Ага. Мгм. Ага. Ну да. Мгм. Мгм. Ты справишься, ты сможешь, да, на хороший вариант.
Ну да, ну конечно, не так, чтобы там люди расстроились, да, вот, но я думаю, что и твои близкие, знаешь, со временем привыкнут, что у тебя вообще, да, есть свои дела, что ты можешь говорить нет. Вот, и, может быть, в следующий раз они, знаешь, э, сами решат этот вопрос, а к тебе будут обращаться только в крайнем случае.
Да. Мгм. Ну, в принципе, да, мне нравится такой вариант. Под поддерживать не обязательно, но так приходить, что-то делать. Можно и морально поддержать, и советом поддержать. Ну да, вот это хороший способ, да, чтобы н никому вот напрямую не помогать. А вот так вот. Ну, мне очень нравится эта идея, спасибо большое. Замечательные идеи. Теперь у меня будет куча свободного времени наконец-то. И я вот буд не буду испытывать вот какую-то вину за то, что отказываю.
Да. Ну да, я рада. Конечно, твоя жизнь должна быть в приоритете. Вот. Поэтому, э, когда можешь, помогай, а когда не можешь, да, помогай советом. Так что удачи тебе в этом.
Мгм.